Hola. A ver, cuéntame una cosa. Eh, ¿te gusta salir a pasear o a caminar? Y dime, ¿qué es lo que más te gusta de eso?, si lo disfrutas.
Fíjate que disfruto mucho los paseos al aire libre. Eh, Sobre todo porque hago algo que se llama o practico algo que se llama senderismo. Este, ma a lo mejor, más comúnmente llamado hike en inglés, pero la verdad es que, en español se llama senderismo, y me encanta. Es algo que, es un hobby, o o algo que acabo de descubrir, hace unos pocos añ hace unos pocos meses, ¿no?, que lo tengo practicando, y y la verdad, me encanta. Lo disfruto mucho. Em, porque pues, trae muchos beneficios a a la salud. Y también es algo que que pues como que te desconecta de todo, ¿no?, o sea, la verdad está está increíble.
Ujú. Okey. <chuckles> Sí. Ah, qué cool. Ujú. Sí, sí, sí. Relajante.
Sí. La verdad que sí. <chuckles>
Ay, qué padre. Y por ejemplo, de esto, ¿qué es lo que tú más disfrutas? No sé, el paisaje, o por ejemplo, no sé si lo haces con amigos, o lo haces tú sola. Disfrutas, no sé. ¿Qué de todo cómo te gusta hacerlo?
Claro. Mira, pues, normalmente lo hago con con lo que nece con con mi hermano, con amigos. La verdad, es que vivo en un país que no es tan seguro hacerlo sola como mujer. Entonces, como que la verdad no me he animado a hacerlo sola. Me gustaría, a lo mejor, poder hacerlo sola en algún momento de mi vida, pero creo que ahorita en este momento no Sí, exacto. Entonces, pues, como que respondiendo a cómo le hago, normalmente, siempre lo hago acompañada, ¿no?, entonces está padrísimo que que pueda conectar con como por ejemplo, con mi hermano, con mis amigos, y que todos podamos conectar en la naturaleza, mm, de la q de las cosas que a más me gusta que que de hacer, este senderismo en el aire libre, pues, es que la verdad, el paisaje es hermoso. No importa si es un un s un sendero pequeño, o a lo mejor un poco más largo, siempre llegar a la cima de donde, pues, tenemos que llegar y queremos llegar, y y ver el paisaje Sí, es hermoso, inclusive el el, pues, trayecto para llegar ahí normalmente, digamos, si es como en un bosque, pues, está lleno de árboles, inclusive llegas a ver pequeños animales, eh, es es Sí, es aparte la el silencio. Yo en en mi caso, pues la verdad es que, eh, soy mamá soltera, ¿no?, entonces, todo el tiempo tengo un niño que está haciendo ruido, siempre hay ruido de alguna forma, ¿no?
Uh. Ah, claro. Ah, vale. Sí, cuando te sientas más segura. Ay, qué bun sí, qué bien. Ujú. Ujú. Sí, ¿lo de las montañas y eso? Ay, qué bonito. <chuckles> Mm. <chuckles> Momento de descansar, ¿no?, momento de relajarte.
Sí. Exacto. Tengo un perrito chihuahita entonces súper que ladra todo el tiempo. Entonces es como que el silencio está muy poco valorado, a veces, en al menos en mi caso, yo la verdad disfruto tanto el silencio cuando voy a hacer es senderismo así como al aire libre es como, ay, nada más como que escuchar nada, el viento, las hojas o a veces pequeños animales, es algo impresionante. Y desconectar, ¿no?, desconectarme en que en ese momento, solo soy yo. No soy mamá, no soy trabajadora, solo soy yo conectando con la naturaleza y con con las personas que me acompañan.
Sí. Oh. Sí, definitivamente. Sí, claro, ¿no? Y sobre todo, justo lo que mencionas, el el paisaje hace también que cambie una vibra porque, no sería lo mismo el silencio, no sé de una biblioteca, por ejemplo, al silencio que vas a tener en un paisaje, totalmente distinto, ¿no?, con la naturaleza, algo que sabes, que, mm, no está en la ciudad, ¿no?, dentro de todo el el alboroto, ¿no?
Ajá. Exacto. Exactamente, o sea, porque sí es un silencio muy peculiar. Como tú dices, podrías encontrar silencio a lo mejor en una biblioteca o, en alguna parte de la ciudad. Pero, sí lo combinas con el paisaje y y a veces este silencio con ruido como, de naturaleza, es algo totalmente único y creo que no se podría encontrar en otro lugar más que literal en el aire libre. Y y sí es una sensación, pues como de grandeza, no sé, es algo que que impacta mucho, y y que aparte disfruto mucho. Es, no sé la verdad es algo que me encanta. Y yo creo que definitivamente sí alguien nunca ha ido a hacer senderismo, yo lo recomiendo que lo hagan, aunque sea una vez una vez, no importa sí es un, no sé, es un sendero que sólo dura 30 minutos, que la altitud es muy baja, que no hay subidas grandes. O sea, el simple hecho de salir y y conectar, inclusive ir al parque, ve a cam o sea, ir a caminar al parque, eh, así al aire libre es es hermoso. Yo disfruto mucho, por ejemplo, cuando llega mi hijo de de la escuela, comemos y s pues termino de trabajar un poco, ¿no?, él termina su tarea. Es después es: "Vámonos al parque, vámonos a caminar, vámonos a a disfrutar", porque vivo yo muy a las afueras de la ciudad donde vivo. Entonces nos toca mucho ver la montaña y los cerros, entonces es es muy lindo, la verdad.
Ujú. Ujú. Claro. <chuckles> A caminar, sí. Ujú. Sí. Ujú. Ay, qué bonito. Sí, sobre todo lo que mencionas, ¿no?, que el relajarte, ¿no?, el el poder desconectar. Y bueno, eh, por ejemplo, de dentro de todos estos paseos y, pues, que has hecho tú, ¿tienes alguna experiencia, algún recuerdo muy específico?
Sí. Sí, la verdad es que Por ejemplo, en el país donde estoy, y un sen un una ruta que me gusta mucho, se llama el Nevado de Colima, ¿no?, y me encanta porque <chuckles> mm, casi nunca está nevado y, no está en Colima, está en Jalisco. Entonces está muy curio <chuckles>
Mm. Ay, qué bonito. <chuckles> Ah, okey. <laughs>
Eh, lo amo, porque la verdad es super contradictorio, pero este, <laughs> sí. De que sí soy. <chuckles> Y y la verdad, me gusta mucho porque la verdad es que, no sé, llega te como que te transporta, y sí llega a ser hasta espiritual. Sé que, a lo mejor me estoy escuchando, muy como la señora de los imanes, pero la verdad es que sí. <laughs>
Ven. <chuckles> <chuckles> Ujú. No, pero está bien. Es tu experiencia. Así lo sientes tú. Entonces digo, lo más importante es qué es la sensación o el bienestar que a ti te ha traído eso, ¿no?
Sí, fíjate que es una sensación de o sea, por ejemplo, cuando estás en el trayecto, eh, por ejemplo, vamos a tomar, este, el Nevado de Colima como ejemplo, ¿no?, para esta para esta pregunta, por ejemplo, el Nevado de Colima, pues, hay varios como puntos a los cual a los cuales puedes llegar y puedes decir: "Okey, hasta aquí llegué", ¿no?, pero sí sí hay una parte donde, o sea, primero llegas, subes, y luego está una parte que es como las antenas, que normalmente es donde todas las personas llegan. Pero la verdad es que puedes ir más allá, y me encanta cómo va cambiando el el paisaje, o sea, conforme más te te vas subiendo más más vas subiendo como, pues, a la al al nevado. Pues, primero es así como mucho bosque, muchos árboles grandotes, todo lindo. Luego empieza y y todo está como muy espaciado, hay m hay mucho lugar para caminar, pero después empieza a ser mucho, mucho bosque, entonces tienes que literal pasar entre todos estos árboles, todas las plantas, todo, ¿no?, y después llega como un punto en el que se acaba, y es como pura arena y rocas, por así decirlo.
Ujú. Ujú. Sí. Okey. <chuckles> Ya, ya, ya. Sí, sí. No, totalmente distinto ya.
Sí, es como de que cambias totalmente y y es como algún shock, y y es un impacto, pero es también esta, como esta paz y tranquilidad de que, no sé no sé cómo describirles, eh, se me pone la piel chinita. Entonces también está muy padre ir con personas o sea, como con personas que tienes confianza, porque también, pues aquí lo importante es como mm, aquí, o sea, cuando vamo vamos a hacer senderismo y esto, lo siempre cuando vamos como a una ruta nueva o vamos a una ruta, pues, un poco más larga de lo normal, siempre es como lo importante no es subir y llegar a la hasta arriba, lo importante es que ya regresemos todos juntos, y que todos empece regresemos al punto de inicio juntos y sanos, ¿no?, este, y todos. <chuckles> Entonces, pues, ya vas subiendo y vas subiendo y está padre porque es como pues, como que cada quien van a su ritmo, ¿no?, o sea, no es como que t que al menos en en Exacto, voy en, eh, al menos en el grupo de personas con las que voy es como vamos, cada quien a su ritmo, no son carreras, no importa si lo hacemos en 7, 8, o 9 horas, aquí lo importante es que entre todos, pues, tengamos esta comunicación. Nos tomamos nuestros descansos para tomar agua, para porque siempre nos llevamos que algún snack o algo así, panecito de mantequilla de maní, eh, una barrita de proteína, eh, un caf bueno, siempre que llegamos a la cima hay cafecito porque hay uno de los pues, normalmente damos café, pero bueno, ahorita llego a esa parte. Entonces te digo, es como todo abierto y y de arena, ¿no?, y conforme vas subiendo, ya empiezan ahora así como las rocas, ¿no?, y empiezan, este, empiezan como no sé, es muy curioso porque empiezan como rocas muy grandes, y pues, tienes que ir pasando, y es una sensación porque hay una parte que estás como a punto de llegar a la cima y y tienes que cruzar como por varias rocas y hay muchas rocas que, pues, o sea, si cruzas un poco más, pues, está un acantilado, ¿no?, o sea, es te puedes caer, ¿no? Y pero sí. <laughs> Llegas y ya te pones, y y a veces pues te la verdad sí acá sí, siempre nos nos tomamos estos breaks, estos descansos para para poder disfrutar y y empaparte de esta belleza, ¿no?, del paisajismo Sí, exacto, que que ya estás más arriba sin estar hasta la cima. Y te digo, es algo el viento, eh, obviamente hace más frío, eh, estás como con estas endorfinas a a todo lo que da obviamente, eh, ay, no sé, es algo bellísimo. Me encanta.
<chuckles> Ajá. Claro. Sí. <chuckles> Mm, que son carreras, ¿no?, que son maratón. Sí, es cierto. <chuckles> Ujú. Okey. Ay, no, qué miedo ahí. <chuckles> Mm. Sí, la vista, ¿no? Sí, sobre todo si hay un buen clima, ¿no?, porque, bueno, no sé si te ha tocado que sea un momento lluvioso, o o un viento feo, pero tal vez e entre mejor es el clima, más di más se disfruta, ¿no?
<laughs> Sí. Sí. Sí. Sí, sí me ha tocado. He he subido varias veces, el Nevado de Colima, y lo he subido, pues en casi todas las épocas del año. Y hay una ha habido veces que el viento es, eh, o sea, que t que sientes que te está cortando de lo frío. Sí, sí, sí. Y o por ejemplo, una vez me quemé las orejas, porque se porque hacía mucho sol. Se me ol se me olvido ponerme bloqueador en las orejas, ¿no?, entonces, son como estas cositas que que aprendes, ¿no? Errores de una y última. <laughs> Desde ahora, siempre e
Okey. Que dejarla. <chuckles> Ay, no. <laughs> Bueno, al menos sí, ya lo sabes, ¿no? Que te puedes quemar las orejas. <laughs>
Sí, yo soy la típica mamá que trae pues traigo toallitas, papel. Ya sabes, yo s soy Mary Poppins, en mi mochila y <laughs> Sí, de todo. O sea, siempre es como: "Oye, ¿alguien trae toallitas?". "Toma". "¿Alguien trae un curita?". "Toma". "¿Alguien trae para los mosquitos?" "Toma". "¿Alguien trae para las quemaduras?". "Toma". O sea, yo soy de que traigo todo, ¿no? Porque pues ya, o sea, soy una mamá. O sea, eso por más que vaya de senderismo y y llega un punto en el que Okey, no soy mamá, pero sigo teniendo este feeling, ¿no? Entonces, este <chuckles> Sí, yo soy de que: "A ver, todos vengan y les voy a poner bloqueador en las orejas. No me interesa que ustedes digan que no. Yo sí me quemé, y no quiero que les pase a nadie. Vengan para acá, y yo les voy poniendo". <laughs> Entonces, es que soy la mamá del grupo, ¿no? Sí, <laughs> por
Sí. <laughs> De todo ahí. Sí, de todo. Sí, no, ujú. <chuckles> Sí, lo trae. <laughs> Sí, sí, sí. Ya todos Los cuidas. Sí. Vea de no llevas al niño, pero ya tienes ahí a todos los niños.
Ándale, porque soy la única que es mamá. Entonces lo traigo los traigo a todos sí.
<laughs> Ah, pues con más razón.
Entonces, la verdad es que que sí, sí, creo que esto sí afecta en el nivel hasta emocional, o sea, físico, ni se diga, pero emocional, sí sí sí está muy padre, y llegar a la cima y y lograrlo, creo que es una Ujú. Es nos quedamos casi siempre un rato allá arriba, y como te digo esta persona hace un cafecito, y no. Y casi siempre llevamos pan dulce o algo, o sea, como para justo para el café y, ah, caí justo como dicen, eh, así mero mole, eh, padrísimo, delicioso, y y después disfrutar, ¿no?, disfrutar la vista, la el silencio, y y es algo increíble.
Ujú, claro. Definitivamente. La satisfacción. <chuckles> Uy, qué rico. Ajá. Justo, justo. Sí, sobre todo que pueden disfrutarlo entre todos, ¿no?, porque no sé, tal vez alguna vez, eh, hay personas, ¿no?, que los acompañan, pero nunca lo han hecho, ¿no? Y por ejemplo, ¿tú qué recomendarías, no sé, a personas que que se interesan o que quieren empezar a hacerlo? ¿Qué es lo principal que tú recomiendas como para un principiante, o no sé, algo que a ti te haya pasado como principiante, cuando apenas comenzabas, que no te gustaría volver a pasar, y qué sabes ahora? <chuckles>
Mm. Pues mira s claro, sí, pues 1, ponte bloqueador en las orejas, ¿no?, eso creo que nos quedó muy superclaro. <chuckles> Y 2, este, si es algo que ya vas a empezar a hacer y es algo que pues quieres hacer, ¿no?, bien, eh, sí, cómprate unas buenas botas, porque la verdad es que, eh y ponte calcetín largo, calcetín, porque si no vas a morir con las ampollas en el proceso, en el trayecto.
<laughs> Sí, sí, sí, sí. Okey. <chuckles> Ay, sí, los mosquitos también, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que sería, cómprate una buena gorra, o sea, hasta inclusive un sombrero que te cubra bien, eh, unas buenas botas, eh, que sean así como todo terrenillo, y que que también tengan como impermeable porque como dices, a veces llega a llover, y y es muy es muy incómodo tener tus pies mojados, eh, fríos y, ay, no sé, y pues llevar y llevarte agua, ¿no?, o sea, comprar de estas bolsitas que que son de agua, que traen como una manguerita para que puedas tomar agua, llevarte unos buenos unos buenos, este, pues no sé, empare un un emparedado sí, algo que te dé energía, ¿no?, y y pues toda la actitud, y ahora sí que lo importante no es no es llegar a la meta, sino que que s que llegues o sea, que regreses bien a tu casa, que todos estén bien.
Ujú. Sí, mejor prevenir. Ujú. Ah, okey, sí. Algo para comer, ¿no? Claro, y disfrutar, sobre todo, ¿no?, no hacerlo algo pesado o negativo, ¿no?
Exacto. O sea, que no sea contraproducente para tu salud emocional de: "Ay, no lo logré. No, no funciono, no soy capaz", y también aprender, pues aceptar tu realidad, ¿no?, o sea, si tu realidad y tu tu ¿cómo se dice?, pues como acondicionamiento físico no te da para un pues, una ruta tan larga, pues, empieza con algo pequeño. Empieza poco a poco, y y ahora sí que pues Sí, exactamente. No, no puedo o o sea, uno no puede como dicen: "Uno no escala el Monte Everest en un día, ¿no?" O sea, es algo que es algo que toma tiempo. Sí, la verdad que sí.
Ujú. Poco a poco y extendiendo. Sí, totalmente. <chuckles> No hombre, y a lo mejor algún día, ¿no?, te toca ir al Monte Everest, ahí, y ahí te verás en la cima.
<chuckles> En la cima poniéndole bloqueador en las orejas a todos. No se nos olvide, por favor eso. <chuckles>
<laughs> Ahí se les va a quemar, pero por el frío, siempre quemado. <chuckles> Ay, pero qué bonito, y qué buenas e qué bonitas experiencias has podido tomar de ahí, ¿no? Fue muy bonito hablar contigo sobre este tema.
Ándale. <laughs> Sí. L Sí, la verdad es que disfruté mucho poder compartir. Te te agradezco que que me hayas dado el espacio y el tiempo para poder hablar de esto. Muchas gracias y que tengas bonita tarde.
Para nada. <chuckles> Igualmente. Cuídate mucho.
Hasta l